ถูกต้องเลยครับ อันนี้มัน ส่วนนี้ ก็คือเสื้อมันต้องแบบสะอาดสะอ้านเนาะ มันจะ ส ดูให้เราเป็นคนแบบ เอ่อ เป็นคนแบบเรียบร้อยอะครับ แล้วเวลาเราไปพบปะผู้คนมากมาย อย่างเงี้ยครับ เขาก็จะได้เห็นว่า เอ่อ บุคลิก หรือนิสัยของเราอะ เรา เราเป็นคนยังไง อย่างเงี้ยครับ อืม
อืม ค่ะ อือฮึ อืม ๆ ๆ อืม ค่ะ แล้วอย่างเงี้ย เมื่อกี้เหมือนได้ยินคุณ เอ่อ พูดมาถึงเรื่องของขนแมวด้วย ก็คือที่บ้านก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยง อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ ซึ่ง จริง ๆ อะ พอเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะ พวกขนแมว อะไรอย่างเงี้ย มัน มันเหมือนแบบว่าเราทำความสะอาดเท่าไร มันก็ไม่หมดสักทีอะ เหมือนมันอยู่ในอากาศตลอดเลยอะ อย่างเงี้ย คุณมีไอ้ตัวที่แบบว่าต้องพกไหมคะ ที่เขาจะเหมือนเป็นตัวลูกกลิ้ง ที่ไว้แบบว่าทำความสะอาดดึงขนแมวออก อะไรอย่างเงี้ย ต้องพกติดตัวเลยไหมคะ?
อืม ถูกต้องเลยครับ โอ้โฮ <laughs> เออ <chuckles> ถูกต้องครับ อา อา อ่า ใช่ครับ อ่า ต้องเลือกเลยล่ะครับว่า ลูกรักของเราเนี่ย คือเจ้า เจ้าแมวนะครับ เป็นศัตรูทางธรรมชาติของเสื้อผ้าเราเลยครับ คือ คือนอกจากขนน่ะ บางครั้งเขาอาจจะไปแบบลับแบบไป ไปข่วนน่ะ เพราะว่าเขาเห็นอะไรที่มันเป็นผ้า ๆ อย่างเงี้ย เราก็ต้องมีการจัดการครับ อาจจะแยกโซน อย่างส่วนตัวบ้านผมอะ ผมจะแยกโซนบ้าน เอ่อ ห้องแต่งตัวผมอะครับ ออกจากโซนสัตว์เลี้ยงเลย คือจะไม่ให้สัตว์เลี้ยงอะเข้าไปยุ่งเกี่ยวใน ในตรงที่แต่งเรา แต่งตัวเลย แต่ก็ถามว่า มัน มันหลีกเลี่ยง ได้ไหม คือ คือมันก็มีบางครั้งนะครับที่ว่า ขนแมวมันก็จะมีลอยมาติดบ้าง นั่นแหละครับ เราก็จะมีการพกไอเทมอย่างที่คุณบอกเลย ก็คือเป็นลูกกลิ้งในที่เป็นลูกกลิ้งกาวอะครับ เอาไว้กลิ้งเวลาตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน อย่างเงี้ยครับผม แล้วเวลาออกจากบ้านเราก็จะ จะ จะบอกลา สั่งลา เอ่อ ลูกเราก่อนแล้วว่า "วันนี้จะขอไม่แตะนะ ขอออก พ่อขอออกไปทำงานก่อนนะ" อย่างเงี้ยครับ <chuckles>
อะฮะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อา ใช่ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ๆ อืม ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ ๆ ๆ อ๋อ อืม อือฮึ ๆ ก็มี มีเลี่ยง ๆ นิดหนึ่งด้วย อย่างนี้นี่การเลือกสีเสื้อผ้าเกี่ยวได้ไหมคะ? ถ้าแบบว่าเลือกสี มันก็จะเห็นชัดขึ้นมาพวกขนแมว อะไรอย่างเงี้ย อาจจะต้องแบบเลือกเป็นสีอ่อน
ใช่ครับ อืม เออ